Hmm, ang galing naman, pero pwede mo bang i-breakdown nang mabilis yung proseso kung paano siya lutuin?
Mm. Ah, oo pwede naman. Ah, kailangan ko lang gusto ko kasi 'yong baboy, 'pag sa kare-kare. Tapos, ang gusto ko 'yong malaman, eh, 'yong meron ding konting taba. Pero hindi sobrang dami, 'yong sakto lang, kasi 'pag maraming taba nakakauta naman 'yon, 'di ba?
Oo? Anong part ng baboy? Ah, okey. Oo, nakakaumay.
Mm, nakakaumay kaya ayokong masyadong madami, bale ang inuuna kong lutuin 'yong gulay. Tapos, inaano ko lang siya, parang steam lang siya, na may pagkakonting gisa tapos nilalagyan ko na siya ng paminta, ng pampalasa tapos 'pag alam mong ayaw ko kasing luray 'yong gulay, 'pag alam mong okay na 'yong gulay na, naanuhan naman siya ng konting
Mhm. Oo. Mm.